Sì, sì, sì, ti posso fare un esempio, sia mio personale che, in realtà di del del mio ragazzo, con la sua famiglia, quindi in 2 paesi diversi, ma 2 esperienze, comunque, entrambe positive.
Sì. Ah, okay quindi Positive. In che senso?
Eh, guarda, allora, io in realtà, ehm i miei familiari, i miei genitori, sono entrambi farmacisti, quindi, il periodo della pandemia non è stato particolarmente facile, diciamo, perché comunque entrambi erano a lavoro tutto il giorno, con tutte le preoccupazioni legate, perché, nel primo periodo
Ah, okay. Eh. Immagino, immagino. Eh, chiaramente s si era molto preoccupati di tornare a casa e tutto il resto, i figli e
ovviamente le ansie Esatto, anche perché poi, a casa nostra, vive anche mia nonna, quindi, avevano paura, non tanto magari di potersi ammalare loro, quanto di poter contagiare una persona più fragile.
Eh. E esattamente che sono quelle che ne hanno pagati di più le conseguenze, poi fondamentalmente.
Esatta quindi, ovviamente, all'inizio è stato un pochino difficile, però questa convivenza forzata in casa, nonostante noi siamo sempre stati una famiglia molto, molto, legata, quindi, già non avevamo grossi problemi, ecco, però ci ha unito ulteriormente. <chuckles>
Mh. Mhmm, legame di condivisione. E da che punto di vista esattame emotivamente, di collaborazione, diciamo così, da che punto di vista?
Guarda, allora, un po' su tutto, però al secondo me, quello che ci ha unito di più, è che, ehm, il l'allenarsi tutti assieme, è un qualcosa di strano. <chuckles>
Mh-mh. Sì. Ah, eh. <chuckles> No, <chuckles> no, pe no non per forza è strano, è un è un aspetto a cui magari uno non pensa durante la pandemia, ma è una cosa molto interessante.
Perché eh, no, la situazione è stata questa: i miei genitori si trovavano tutto il giorno al lavoro, tutto il giorno dovendo indossare le mascherine, comunque, con uno stress costante, e avevano bisogno di scaricare.
Mh.